बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, जब भी सूर्यास्त या सूर्योदय, ये जो चीज़ है, ये जैसे अ, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ है। जब भी आप प्रकृति को इतने नज़दीक से देखती हैं, और उस नज़ारे में जब खो जाती हैं, आपके मन में कोई रचनात्मक भावना आई है? कभी अपने कोई ऐसा मन हुआ कि कुछ अ, लिखने की आपके लिए कोई प्रेरणा बनी, कुछ गाने अ, गुनगुनाने की आपको अ, मतलब ख़्वाहिश हुई मतलब इस तरह की कोई मतलब आपको क्या लगता है मतलब इस तरह के रचनात्मक भावनाएँ क्या सही में अ, असर ओ, करती हैं, हमारे जीवन में? जब भी हम प्रकृति से जुड़ते हैं, इस तरह से।
<laughs> हाँ। जी बिल्कुल करती है। तो मैं जो अपनी ब, हाल की चीज़ बात बताऊँगी कि मैं मुझे इतना सूर्योदय और सूर्यास्त देखना मुझे इतना पसंद है कि मैंने जो अ, घर लिया जो किराए पे ही लिया तो मैंने ये देख के लिया कि कहाँ से मैं जो है ना सूर्योदय-सूर्यास्त जो है दिखना चाहिए। तो अभी मैं हर दिन बाल्कनी में जाती हूँ और वहाँ जो है सूर्योदय तो नहीं देख पाती, थोड़ा कभी-कभी उठने में जरा देर ये सूर्यास्त बहुत सुंदर दिखता है, हर दिन मैं जो है ना फ़ोटो खींचती हूँ। अभी दोस्तों को भेजती हूँ अ, ग्रुप में और तो बहुत मतलब दिमाग का सारा जो है टेंशन होता है, स्ट्रेस जो है वो सब निकल जाता है और उसमें हाँ गाना गाने का मुझे बहुत मन करता है। पहले तो मैं सब सबको <chuckles> बस बताती हूँ वीडियो कॉल पे दिखाती हूँ देखो, देखो मेरे बाल्कनी से क्या दिख रहा है, कितना सब बोलते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। तो हाँ ये मैं करती हूँ और हाँ गाना, गाना कभी-कभी रोज नहीं तो मैं ना इत्ती खो जाती हूँ खूबसूरती में कि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता। <chuckles>
जी। अ हाँ। क्या बात है? वाह! बहुत बढ़िया। <chuckles> जी। वाह! हुँ, हुँ, हुँ। <laughs> हँ। वाह! बहुत अच्छा, अब नहीं गया मैं, बस यही समझने की कोशिश कर रहा था कि रचनात्मक भावना आती हैं कि नहीं। तो जिस तरह से आपने बयाँ की अ, तो इससे समझ में आता है कि ज़रूर अ, जब भी प्रकृति के साथ इंसान जुड़ता है ना, कहीं ना कहीं वो अ, रचनात्मकता अंदर से बाहर आ जाती है। ज़रूरी नहीं है, आप पेशेगत सिंगर हों, लेकिन फिर भी अ, आप जब बस कोई भी संगीत गुनगुना रहीं हैं मतलब आप अपनी भावनाओं के साथ उस पल को जोड़ने की कोशिश कर रहीं हैं जो काफ़ी खूबसूरत ल मतलब है। अब मुझे ये बताइए ना देखिए अ, समय जिस तरह से विकसित हो चुका है, जिस तरह से लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। अ, मतलब आप कह लीज़िए कि रोजमर्रा स, की जिंदगी में जिस तरह की भाग-दौड़ अ, ब मतलब बन चुकी है, एक ते ए एक रफ़्तार आ चुकी है हर किसी की जिंदगी में। उसमें से ना लोग कहीं ना कहीं अ, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। आपका क्या दृष्टिकोण है इसमें, आपको क्या लगता है कि ये छोटे-छोटे जो पल हैं, ये छोटी-छोटी जो खुशियाँ है, क्या लोग इससे सच में दूर होते जा रहे हैं?
हाँ, हाँ। <chuckles> बिल्कुल आती है। जी, हाँ। ये तो है।